آه طبعًا، يعني أنا موجودة هنا عشان أسمعك وتتكلِّم براحتك وتقول إيه ال إيه اللي بالضبط اللي بيدور في دماغك. يعني طبعًا م فكرة إن أنت تسيب شُغلك بج يعني ال ال أو الوظيفة المستقرة عشان تفتح مشروع تاني، بيكون خطوة جريئة شوية، محتاجة طبعًا يعني تفكير دقيق وكل حاجة، بس احكِ لي بقى بالتفصيل، أولًا يعني الفكرة دي جات لك منين، وإيه أصلًا المشروع اللي أنت عايز تفتحه؟
بُصّي، أنا شغّال محاسب في شركة ليها علاقة بالتجارة وال والأكل والبقوليات والحاجات من دي، شركة كبيرة. أنا بقى عايز أشتغل كده في شركة صغيرة كده على قدّي مع نَفْسي في المجال ده، أعمل كده مشروع صغير كده أكون أنا اللي فيه وأنا اللي أشتغله وال وال والحاجات دي كُلّها ويكون له ي آآ يعني رأس مال ليّا أنا في الآخِر وأنا اللي أعمله، بس المشكلة عندي دلوقتي إن أنا يعني مُرتّبي كويس نوعًا ما، والوظيفة اللي أنا فيها وظيفة مستقرّة، الفكرة بقى آآ والحمد لله برضه راس المال للمشروع موجود ومتوفّر، بس الفكرة بقى إن أنا م ممكن أشوف إن هي ممكن يكون مجازفة شوية إن أنا أسيب الشُغل اللي أنا فيه وأبدأ مشروع خاص بيّا وراس مال بتاعي وممكن يكون الموضوع في الأول فيه مخاطرة، فعشان خاطر يعني أكيد طبعًا أول م مش أول ما أدُق الأرض ال آآ، أ هتطَلّع مَيّة، فالموضوع آه، فالموضوع عندي بقى ح حاسس إن هو مخاطرة كبيرة، آآ
إمم. تمام. طبعًا. اهم. آه، أكيد طبعًا. إمم، إمم. حاسس بإن بإن فيها مخاطرة وإن أنت خايف يحصل حاجة، آه.
آه، وفي نَفْس الوقت خايف إن أنا أسيب ال الوظيفة اللي أنا فيها و وأشتغل في المشروع والمشروع يفشل وأبقى أنا كده لا طُلْت بَلَح الشام ولا عِنَب اليمن. فالموضوع صعب ومش م ومش عارف أقرّر إزاي والّا أعمل إيه، بس أنا حابب إن أنا أشت أشتغل وأفتح مشروع البقوليات والتجارة الصغير اللي على قدّي دوّة وحاسس إن هو ممكن يكون كويس معايا، بس زي ما قُلت لِك التَردُّد والخوف من المصير للمشروع دوّة هو اللي مخلّيني مُتَلَقْلِق شوية.
اهم، آه، لأ. إمم. اهم. م متفهِّمة عن فكرة شعورك، وعندك حق وطبيعي أساسًا يكون عندك التخوُّف ده، لإن هي أكيد مش خطوة سهلة، آآ، زي ما قُلت لك في الأول إنه إن أنت تسيب حاجة أو إن أنت تخاطر ب ب ب بمستقبل مستقر أصلًا أنت فيه حاليًا وتروح ل لحاجة تانية وهكذا، بس زي ما قُلت لك إن الموضوع بيكون محتاج يعني إن أنت تكون حاطط النقط على الحروف في البداية، بس برضه خلّيني أفهم منّك الموضوع بشكل أوسع شوية، يعني آآ، بما إن أنت بتقول إن شُغلك مستقر والم المُرتّب كويس جدًا وما فيش مشكلة، إيه اللي خلّاك أصلًا تفكّر في إن أنت تفتح مشروع البقوليات ده أو إن أنت يكون ليك business خاص ليك، يعني أ هل أنت مثلًا تعبت من فكرة الر إن أنت بتشتغل عند حد والّا إيه المشكلة بالضبط، بما إن، إن أنت داخلَك كويس جدًا على كلامك؟